А, я думаю, что надо просто, м, сесть вот и выписать, например, не знаю, на листочек. Вот есть у тя причины, там: "Меня беспокоит, например, какая-то усталость, да, я не могу быть активной". А, м меня беспокоит моя там физическая форма, да. А. Выписать это
Так. Что? Да, от чего я могу отказаться, да, вот ради достижения цели, наверное?
А там даже, знаешь, сначала, наверно, не от того, что отказаться, надо сначала вообще написать, а почему это произошло, например, признать. Вот я щас в такой вот физической форме. Что? Что я делаю не так, например? Там я плохо сплю. Я не соблюдаю там режим сна, например. Я ем много сладкого. А там
Мгм. Мгм. Ой, как это как это болезненно признавать, неправда ли, что вот я ем сладкое, я его много ем, не нужно, а всё равно ем, и вот кажется, а я вот лично про себя. Ну что там, ну съем я кусочек, ничего не будет, а потом, когда встаешь на весы и начинаешь себя ругать, и, а, ну так это болезненно <grunts> на мне это отражается.
Да. Это действ это действительно болезненно, особенно, мне кажется, для женщин как-то это сильно болезненно всегда для нас. И вроде как и ты пытаешься этим сладким себя и успокоить, а как-то заесть, те как-то приятно. Вот это, кстати, надо понять ещё. Вот я для себя понимала, что я-то не есть как будто бы хочу в какой-то момент, когда я ем вот какое-то сладкое, я хочу что-то заесть, стресс какой-то.
Мгм. Ну да, знаешь, как я вот, э, всегда вот говорю тоже, что вот животные- они же не едят. Вот в дикой природе, да, живут они же, а, после того как они наелись, они же не идут снова, не едят, а вот человеку почему-то присуще вот не голодным всё равно, щас вот: "Ну, скушанькаю я кусочек пироженки".
И Ну да, да, это, мне кажется, такое происходит часто, плюс ещё какая-то внешняя эта составляешься, везде всё рекламируют, там фильм смотришь, попкорн надо обязательно есть. Вот это какая-то история тоже влияет.
М. Ну да, то есть навяз н навязывают какие-то привычки. Ну, не то что привычки, а вот, ну, хочется. Ты смотришь: всё его так вкусно рекламируют- и хочется попробовать. Но: "Я только попробую". А оно вкусное оказалось. "Ещё-ка я съем". И потом, да.
И вот надо вот это всё. Навязыв Да да да. <chuckles> Да да. Так и есть. Поэтому нет, я я считаю, что есть то что-то и можно. Просто, допустим, надо не писать се всё, не ем ничего сладкого. Нет, надо не з надо жёстких запретов. Просто проанализировал, выписал всё на листочек, что я з сделал не так, а что мне сделать, чтоб улучшить. Ну, начну сегодня с того, что вот буду засыпать вовремя. А с меню там какой-то 1 перекус там из вот сладкого на что-то менее сладкое или там, не знаю, на яблоко, например. Потихонечку потихонечку, а, нельзя вот это вот сразу там всё, иду на кроссфит, беру тренера, всё бросаю, сажусь на жесткую диету, и что через месяц ты уже закончил всё.
Ну да. Мгм. Мгм. <chuckles>

А, слушай, у меня такое ощущение, а, что у меня в принципе как-то изначально была какая-то такая вот история, что я очень реалистично смотрю на вещи.
Мгм.
И мне даже иногда там говорят близкие родственники, что я пессимистична. Я говорю: "Я не пессимистична, я реалистич" Вот.
Так. Мгм, наверно, такая ещё самокритика присутствует, да, в тебе?
Нет, ну конечно, она присутствует. Куда же куда же без неё? А здесь вот смотри, если взять пример, а, ну, допустим, самый простой пример могу взять, который есть, э, с точки зрения вот, э, правдивости, да? А, ну возьмём спорт, например. Спорт и там внешний вид, да? М, был период
Ну. Мгм. Так. Мгм. Ну, хорошая пи хороший пример, слушай.
<chuckles> Был пример, я просто вот там в эмиграции нахожусь, 3 года. Соответственно, а, я всю жизнь там как-то дружу со спортом, и там после рождения там ребёнка началась такая история: там в спорте в спорте, всё в порядке в порядке, потом хоп. Там расслабился, и раз тебя опять как бы выкинуло из струи. И вот когда Ага.
Мгм. Ну, у что ты по себе как-то ощутила что-то? Вот ты говоришь, выбросило из струи, что это значит?
А это значит, что, а, ты выпадаешь как-то из, э, м, там не знаю, процесса с, э, из этого вот, э Не процесс. Я бы назвала это рутиной, да? Рутина, а Вот! Дисциплина. Вот, вот. Такая запуталась в словах. Правильно, дисциплина. Но для меня про почему-то, знаешь, это слово "дисциплина", она вызывает во мне какое-то вот, не знаю, чуть-чуть от отторжение, я бы так сказала. Потому что дисциплина- это такое прям, м, не cы Солдатское, да-да-да. Есть такое. Поэтому я, видимо, не хотела его использовать. Действительно, ну, дисциплина, да, она здесь имеет место быть. Но мы же все люди. Мы живые. У нас бывает там отпуск, у нас бывают какие-то тяжёлые моменты, и вот как только ты там шаг, а, пропустил 1, 2, 3, и вот тебя из струи выкинуло, и потом очень тяжело втянуться. И ты начинае
Дисциплина дисциплина, наверное, уходит, да? <chuckles> Мгм. Ассоциация нехорошая. Мгм. Солдатское, да, слово? Ну да. Слушай, ну, а ш ну, а что вот поменялось в твоей жизни, когда вот ты, так сказать, выпала из этой струи спортивной?
Ну смотри, у меня была ну, у меня произошла эмиграция, соответственно, в другое место жительства. И я, а, какое-то время там, не работая постоянно, ну, и не имея постоянную работу, а, я, знаешь вот, э, из струи выпала. Я перестала там заниматься собой, заниматься спортом. И вот начались какие-то вот эти, ам
Мгм. Мгм.
Ай, ну, щас время такое. Пожалею себя, <chuckles> пропущу, щас вот нагоню. И всё-таки, а, так вот я выпала из струи, я почувствовала, знаешь, там какую-то слабость, что у меня как-то и сил нету.
Мгм.